जी, देखिए ये तो बहुत बड़ी समस्या है आजकल के जीवन की अ, जो ये दौड़ा-भागी वाली ज़िंदगी है ना, लोग बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं आजकल। अ, चाहे वो किसी तरीक़े से भी हो गया। ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ खुद की तो देखिए वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं अ, फैमिली और आर्गेनाइज़ेशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि कैसे देखिए ना जॉब भी मैनेज करना रहता है कि क्या करना है वहाँ पे, कैसे और परफॉर्म करें, ताकि हम वहाँ पे बेटर <chuckles> प्रूफ कर पाए खुद को। और घर पे भी बीइंग अ, मैन अ, अच्छे से सारी रिस्पांसिबिलिटीज़ देखनी होती है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगा रहता है कि अ, क्या करें, क्या नहीं करें बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं। तो जी हाँ जी, देखिए मैं इसके लिए ना क्या करता हूँ कि अ, मेनली जो मेरा रूटीन रहता है मैं उसको ट्राई करता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रखूँ, एकदम बिल्कुल डिसिप्लिनड रहूँ। उसके लिए मैं करता हूँ, ये करता ये हूँ कि जब भी जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो पहले तो देखिए नॉर्मल चीज़ें करके फिर मैं अ, प्रेफर करता हूँ कि मैं गरम पानी पियूँ, क्योंकि देखिए, गरम पानी पीने से क्या होता है ना हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा सही र सही रहता है स्ट्राँग रहता है और पेट भी सो
जी। सही बात है। हुँ, हुँ। ओह, अच्छा। सही बात। <chuckles> <chuckles> टेंशन रहती है, जी। अच्छा। जी। हाँ, वो तो है, मतलब सुबह उठकर क्या पहले ये करते हैं कि अ अ, गरम पानी पिया जाए, ताकि डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे?
जी। जी अ, जी, पे पेट भी साफ रहता है तो कहीं न कहीं वो फिर माइंड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी फील होता है।
अच्छा। हाँ, वो तो है। <chuckles> ये जान के अच्छा लगा कि आप अभी से अ, काफ़ी जागरूक हैं अपने हेल्थ को लेकर कहीं न कहीं अ, सुबह उठ के गरम पानी पीने की आदत मैंने भी देखी है लोगों में। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे परिवार की जो ज़िम्मेदारी आपने बताई, तो परिवार की ज़िम्मेदारियाँ किस-किस तरीक़े की ज़िम्मेदारियाँ होती है, एक भारतीय पुरुष के लिए अगर संदर्भ में बात की जाए तो?
जी। जी। जी। जी, देखिए अभी तो मैं अविवाहित हूँ, लेकिन अगर बात करें कि किस किस तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं एक मैन की, तो देखिए, वो हर एक तरीक़े की होती है, चाहे वो एक बेटे के रूप में हो जाए, चाहे एक पति के रूप में हो जाए, चाहे एक भाई के रूप में हो जाए। ठीक है? तो अ, और और सोसाइटी वाले <chuckles> मतलब उनके लिए भी मतलब हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए भी कुछ करें, तो मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इंडियन मैन के पास।
हाँ, हाँ। सही बात है। कर्तव्य होता है, हाँ। <chuckles> जी। समझ पा रहा हूँ मैं, तो मतलब अगर भारतीय परिवेश की बात की जाए तो सच में आपने सही कहा कि कहीं न कहीं बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और ये तो अच्छी बात है अभी आप शादी-शुदा नहीं है। लेकिन आगे चलकर आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी गतिविधियों के बारे में अगर बात की जाए, कौन-कौन सी गतिविधियाँ आप करते हैं अपने जीवन में जैसे चलना हो गया या कोई व्यायाम हो गया या किसी तरह का मेडिटेशन तो ज़रूर बताएँ हमें ताकि अ, थोड़ी जागरूकता बढ़ पाए इस इस बारे में।
जी। जी। जी।